กับความสำเร็จ หรืออะไรก็แล้วแต่ ที่เราต่อ ใช้มา หรืออยู่ในโรงบาลแบบอบอุ่น มีลูก ๆ หลาน ๆ มาเยี่ยม
เออ อืม ห้อมล้อม อือ โอเค
อา ทีนี้เราก็ได้คำตอบ โอ้โฮ คำตอบมันชัดเจนมากเลยว่า เอ๊ย เราอยากให้มีลูก ๆ หลาน ๆ มา มาเยี่ยม มาห้อมล้อม อย่างน้อยเราก็จะ จะจากกลับไปอย่างอบอุ่น จ ทีนี้
อ๋อ เออ เออ น้อยสักไปอย่างมีความสุข โอเคค่ะ
อา อันนี้เป้าหมายระยะยาว ยาวสุดแล้ว ทีนี้ถ้าย้อนมาอีก เราจะให้มีลูก ๆ หลาน ๆ ห้อมล้อม เอ่อ แปลว่าเราต้องมีอะไร แปลว่าเราต้องมีความสำเร็จระดับหนึ่งที่จะแบ่งปันให้ลูกหลานได้
เออ ยาวเท่าชีวิต <chuckles> เออ เออ ค่ะ เมื่อถึง เมื่อถึงเวลานั้นลูกหลานก็จะมา มา มาแบบเหมือนกับ <tsk>
ครับ ซึ่งถ้าเราแบ่งปันให้ลูกหลาน มาห้อมล้อมเรา <laughs>
มาห้อมล้อมเรา โอ้ ให้กำลัง จ มันเรียกให้กำลังใจได้ไหมนะ เออ ประมาณนั้นแหละ
ใช่ ก็ครับ เอ่อ มาส่ง มาส่ง มา มาร่ำลา อะไรอย่างเงี้ย
เออ เออ มา ส มาส่งให้คุณเดินทางไกล อย่างเงี้ยเหรอ? อืม
อา ใช่ ซึ่ง ซึ่งถ้าเราจะมีอย่างนั้นได้ อย่างน้อยเรา ก่อนเราจะถึงจุดนั้น เราต้องเป็นที่รักพอสมควร การจะเป็นที่รักได้เราก็ต้องเป็นผู้ให้
เออ อืม
การที่เราจะเป็นผู้ให้ได้ เราต้องเป็นคนที่มีก่อน
จะต้องมีก่อน เออ ต้องมีก่อน
อา และก่อนที่เราจะมีได้ เราต้องเป็นผู้ที่สร้าง
โอ้ หาก่อน เออ
อา <chuckles> ทีนี้มันก็นำมาสู่ อ ย้อนมาเรื่อย ๆ มันก็ อ่า จาก อายุ 90 70 60 อ๋อ เราก็เริ่มเห็นแล้ว อ้อ ตกลงเราต้องเป็นผู้ที่สร้าง อะไรสักอย่างหนึ่ง อา ทีนี้เรา เราอยู่ในจุด ใช่ ๆ แล้วมันก็กลายเป็นเป้าหมายระยะกลาง
อืม เออ ตอนอายุเท่าไร? เออ อย่างเงี้ยเหรอ? เออ